Ờ, mình nghĩ là tầm sẽ phải từ 30 trở lên, không biết là sẽ có một cái, ưm, suy nghĩ khác về nhiều, ờ, độ tuổi khác nhau và những tr tùy vào trải nghiệm của mỗi người nữa thì mình sẽ có, ừm, những cái suy nghĩ khác nhau. Nhưng mà đối với những cái trải nghiệm của cá nhân mình và cuộc sống của mình thì mình nghĩ là trên 30 thì lúc đó thứ nhất là mình nghĩ là mọi người cũng sẽ đâu đó hoàn thành cái học vấn của mình để mình đi làm rồi. Hoặc là nếu mà có học thêm thì mọi người cũng sẽ có một cái, ừm, mức cơ bản nhất để mà đi làm. Thì sau đó đã đi làm rồi thì mọi người sẽ gặp gỡ nhiều người và phát triển mối quan hệ bạn bè rồi tới tình yêu. Thì khi mà tới lúc đó thì mình nghĩ là mọi người đã, ừm, sẵn sàng rồi, có đủ trải nghiệm để mà chia sẻ cái cuộc sống của mình với một người thứ hai. Còn bạn nghĩ như thế nào? Giữa cân bằng và cuộc mình xin lỗi, bạn cứ nói tiếp nha.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Ừm, hợp lý. Ừm. Ừ, thì